م أنا هاقول لك طبعًا، آآ، بالنسبة لي ال الموضوع كان يعني مثلًا تقدَر تقول مثلًا في فترة من الفترات مثلًا وأنا باذاكر، آآ، كنت باذاكر وقت الثانوية العامة، علشان أدخل كُلِّية كويسة جدًا، وأنا كنت أزهر فكنت باخد علمي علوم وعر وعلمي رياضة مع بعض، وكنت باذاكر على قدّ ما أقدَر وأهلي كانوا بيشجعوني، يعني تقدَر تقول إن هُم بيشجعوني وبيضغطوني، بس الضغط ده كان مفيد يعني، كان الوضع مفيد ع بشكل عام، آآ، كان الوضع مفيد وحلو، وكان الوضع لإنك إنك آآ، إن هُم بيضغطوني فأنا باذاكر فدي كانت حاجة كويسة جدًا، مع الوقت الحمد لله جِبت مجموع كويس،
إمم. أيوه. يمكن ما تسميهاش ضغطة، أنت ممكن تسميها دَفعة، بحيث إن الأهل دايمًا بيبقوا حريصين على مصلحة الابن، وبيبقوا شايفين إن هُم عاي عايزينه وشايفين عايزين إن هو يبقى في أحسن حال وكده، فهي هي بتبقى من وجهة ن نظرك ضغطة، بس هي بتبقى من وجهة نظر نظرهم إن هُم بيدفعوك للمذاكرة ومش عايزينك تكسل يعني.
ده حقيقي فعلًا. ده بالعكس يعني أنا هنا لو سميتها ضغطة، باسميها ضغطة كويسة، اللي هُم فِضْلوا يضغطوا عليَّ عشان أذاكر واجيب مجموع كويس وابعد عن ال مثلًا الناس اللي مش كويسين. وفضِلت أذاكر على قدّ ما أقدر واجتهدت وكنت شِبه مش بانام وبانام وقت قليل جدًا، وباذاكر كُلّ المواد، وأنا كنت أزهر، كنت باخد علمي علوم وعلمي رياضة، كنت باخد مواد شرعية وأدبية وعلمية، فكان الموضوع تقيل أوي أوي. آه، كان كَمّ هائل من المواد، وفي ال لمّا بدأت امتحن والحمد لله أدِّيت كويس في الامتحانات، آآ، جِبت مجموع كويس ودخَلت كُلِّية هندسة، بس أنا ما كان ما كانش نِفْسي أدخُل كُلِّية هندسة الصراحة، أنا كان كُلّ هدفي وقتها
آه. آه. كَمّ هائل من المواد. ياه! ده حِلْم يعني، كُلِّية ال كُلِّية الهندسة ديّة يعني بيُطلق عليها كُلِّية كُلِّية من كُلِّيات القمة في بعض البيئات وكده. طيب يعني حِلْم لكُلّ شاب، أنت كده حققت حِلْم كبير أوي ومع ذلك كنت زعلان، فيعني مش دي غريبة شوية؟!
هاقول لك؛ أنا بالنسبة لي الموضوع كان إن أنا ما كنتش أنا كن عايز كان نِفْسي أدخل كُلِّية ه طِب مش هندسة، ولحد يعني عايز أقول لك لحد النهارده نِفْسي أدخل كُلِّية طِب، ون بس مش عارف لأن أنا كان بطبيعتي كده إن أنا باحب أساعد، باحب إن أنا أتدخ يعني باحب دايمًا باشوف باحب دايمًا الطِب يوريك دايمًا حالات إنسانية كو حلوة كده يه تتشجع إن أنت تشوف الحاجات تشوف الحياة وإن أنت ت وإن أنت تتشجع إن أنت تشتغل، تتشجع إن أنت تعمل حاجات كويسة، فبالنسبة لي كانت كُلِّية الطِب كده حاجة باب من الأبواب ب د باب من أبواب دي، باب من الأبواب اللي هتخلّيك إن أنت آآ، تعمل خير، إن أنت تقابل حالات ط حالات جديدة. أنا كنت حابب المجال بط بصورة مش طبيعية، آآ، وما اتوفقتش إن أدخل كُلِّية الطِب الصراحة، آآ
اهم. آه. أيوه يعني آه أنت آه، آه دي رغبتك وده هدفك وكان نِفْسك تحققه، بس دخلت كُلِّية وجايز برضو كُلِّية الهندسة أنت مع الوقت ممكن تكون قدِّمت فيها كُلّ الكلام المعاني الحلوة اللي أنت ب اتكلِّمْت فيها عن عن مهنة الطِب، فهي برضو ك ك كمهندس تقدر تخدمه وتقدر ت توصَّل ل ل و وتتواصل مع الناس وتقدِّم خدمات، جايز، بس طبعًا في الآخر هي ميولك اللي اللي اللي بتحكمك، يعني أنت كان ميلك لكُلِّية الطِب مش لكُلِّية الهندسة وده يُحترم طبعًا ما فيش مشاكل.

الإنسان طول ما هو عايش بيآ بي بيت بيتعرّض لفُرص و وأمور ممكن الفُرص ديّة تضيع منه، فُرص تبقى متاحة، فُرص ما تبقاش متاحة، آآ، وجايز لمّا فرصة تضيع من واحد بيندم وكده. قُل لي بقى، أنت هل أنت مرّيت بحاجة كده كانت قُدّامك وكانت كُنت حاسس إن فيها فايدة وهي فرصة عظيمة وضاعت منّك وحسّيت بندم؟ واتعاملت إزاي مع الندم ده؟
آه، فهمتك. عايز أقول لك كُلّنا بنمُرّ بساعات كتير أوي بحاجات تضيع مننا. آآ، يعني الواحد ممكن يدخل مقابلة شغل وما يتوفّقش فيها، ممكن يدخل علاقة مثلًا عايز يتز عايز يتزوج والّا عايز يحصل آآ عايز مثلًا حاجة تتم ويلاقيها وقعِت منّه، ويعني كُلّنا كده بنمُر كده في مراحل في مراحلنا. يعني أيام الدراسة دايمًا الواحد ممكن يُقع ويندم مثلًا على وقت ضاع منه في المذاكرة، وأنا حصل معايا كده كتير جدًا، آآ. وقت ما كنت باتجوّز برضه كنت بادَوّر على عروسة و2 و3 أو مثلًا كنت بادخل الباب كتير وما كُنتش باتوفّق في الأول، وفي بعض النماذج كانت بتبقى قوية جدًا، وكان بيبقى غصبٍ عنّنا إن إحنا ال ال ال العلاقة دي ما تتمِّش والّا حاجة بسبب أمور خارجية أو حاجات زي كده، فهو ده الوضع العام يعني لو في فرصة ضاعِت الواحد بيندم شوية، بس ربنا بي بيربط على قلبه بعد كده وبيعوّضه خير في في باقي حياته يعني.
فاهمك آه. أيوه. يمكن أنت ذكرت اكِ آه، أنت أيوه، أيوه، أيوه. فاهمك، فاهمك.